अगर वैसे कहूँ तो देखिए बहुत बहुत ऐसे शिक्षक थे जो जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है उनसे पहले। मगर वो ऐसे थे कि उनको अ, वो थोड़ा हम डरते थे उनसे क्योंकि वो बहुत ही सख्त रहते थे। ओ उन्हें मने ज़्यादातर उन उन्हें लगता है कि चलो इन सख्तस सख्त रहने से बच्चे समझ जाएँगे, मगर हम इतना डरते थे कि कुछ अगर हमें समझ में भी नहीं आया, तो भी हम हाँ कह देते थे ताकि वो हमें कुछ पूछ ना ले या वो गुस्सा ना हो जाए। तो ये ऐसे थे कि वो हमारे दोस्त के जैसे रहते थे अ, ऐसे कि चलिए आज हम ये करते हैं अम, अ, दोनों में अ, देखते हैं कि कौन जीतता है। तो अगर कोई जीता कोई मने वो क एक छोटी-सी ऐसे कुछ उम, अ अ, प्राइज़ रखते थे कि चलो एक पेन्सिल या पेन दे दिए अ, आज जो जीतेगा उन्हें ये मिलेगा। तो वो ऐसे-ऐसे अ, ऐसे-ऐसी चीज़ें करते थे कि हमें और उत्सुकता होती थी कि कब हमारा अ, क्लास आए और कब हम जाएँगे। और अम, द सबके साथ मने अगर हम जीत गए, तो हम इतना अच्छा महसूस करते थे कि आज तो मने हमने दुनिया जीत लिया अ, एक बड़ी बहुत बड़ी प्रतियोगिता ही जीत ली। तो वैसे वैसे छोटी-छोटी जो चीज़ है, उन्होंने वो कर कर-कर के हमें पता ही नहीं चला कि कम कब हम उसमें बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाने लगे।
अच्छा। ओह! अरे! <chuckles> जी। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया है। जी। बिल्कुल। ये तो बात है। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, तो मतलब आपके अ, प्र उनके प्रभाव में आज आपको क्या असर दिखता है, आपको क्या लगता है, कि उनकी वजह से आपके जीवन में कैसे बदलाव आए हैं? माने कि आपकी उस विषय में रुचि के हिसाब से अगर कहें या फिर अगर ये कहें कि आपका करियर कैसा रहा? क्या उनके फैसलों या रोज़मर्रा के रवैयों में, आप खुद को सहज मानती थी। आपको लगता था हाँ, आज उनकी बातें आज भी मुझे याद है, क्या सिखाया था उन्होंने, क्या बताया था? क्या पढ़ाया था मतलब कुछ असर दिखता है आपका?